Genau, dass man da eben klare klare Regeln auch, äh, aufstellt. Ja. Ja, ich kenne das auch aus'm Arbeitsumfeld, dass es so 'n bisschen also, manchen Leuten fällt es ja auch extrem schwierig, ähm, nicht erreichbar zu sein, grade wenn man heutzutage vielleicht mal im Büro arbeitet und dann auch 'n Mobiltelefon hat, was man dann auch privat nutzt. Ähm, wo trennt man dann genau eben: „Okay, jetzt bin ich nicht mehr bei der Arbeit, habe aber das Telefon dabei, sehe vielleicht die Nachrichten.“ Ähm, vielen fällt es eben extrem schwer, da auch, ähm, eben diese Grenze zu setzen.
Ja, total. Ja. Mhm. Ja. Stimmt. Mhm. Mhm. Ja, das stimmt schon. Also, ich habe zum Beispiel bei mir ist das so, ich habe die sozialen Netzwerke aufgeteilt. Also, bei mir ist zum Beispiel WhatsApp, ähm, privat. Also, Telegram, habe ich auch paar, äh paar private Kontakte, aber eigentlich ist wirklich WhatsApp privat. Und Telegram nutze ich für Klienten-Nachrichten. Und da muss ich natürlich selber gucken. Also, wenn dann da 'ne Nachricht reinkommt weil sie dürfen mir natürlich Nachrichten schicken, aber sie dürfen halt keine Antwort erwarten, außer in der Zeit, wo ich erreichbar bin. Dann muss ich mich natürlich selber, ne, dran halten, dass ich nicht dummerweise dann um 8:00 abends denke: „Jetzt hörst mal kurz rein.“ Und dann ist da vielleicht voll der Riesenausbruch und: „Oh Gott, mein Leben, es bricht gerade zusammen.” Weil dann bin ich natürlich total drin gefangen, sondern da muss ich auch selber mich am Riemen reißen und sagen: „Ne, da wird erst morgen reingeguckt und nicht jetzt.“ Also, da wie du sagst, da braucht man echt Disziplin. <chuckles> Versuchung widerstehen. Man ist ja neugierig. <chuckles>
Mhm. Genau. Mhm. Und der der Versuchung ja, der Versuchung, äh, kannst du widerstehen? Das klappt?
Ja, bin da ja natürlich auch neugierig und manchmal sind's ja auch ganz tolle Nachrichten, die mich dann auch, ne, total freuen. Aber, ne, da muss ich wirklich habe ich das habe ich gelernt, das habe ich bitter gelernt.
Mhm. Das schaffst du, also, mhm. <snorts>
Weil es gab schon die Momente, wo ich dann reingehört habe und dann war ich natürlich das ganze Nacht selber aus'm Häuschen, weil es nimmt mich auch mit. Die haben ja teilweise ne, gibt's ja große Themen und dann ist auf einmal so: „Oh Gott, oh Gott, oh Gott." Habe ich bitter selber gelernt, das nicht mehr zu machen.
Na, ja klar. Ja, da schaltet sich das, äh, äh der Motor an und dann fängt man an zu grübeln und nachzudenken, was da auf einen zukommt, was man morgen sofort alles machen muss und kann. Ja, das ist dann natürlich auch nicht so hilfreich für den Schlaf und für den für den Rhythmus, ja.
Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall. Da sprichst so was Wahres an und das war, wie gesagt, mein mein Learning. Oh, meine Güte.